Uhum. Nossa! Sério? <chuckles> Hã.
E ele um fantasma, assim, sabe. Eu falei: "Ele tinha vinte um mas eu acho que a alma já tinha ido embora", assim, porque É, ele era o tipo, tadinho, magricela assim, e aí, com uma cara muito, muito, muito de velho e ele tinha um miado já de velhinho, era era meio assustador, assim, o gatinho, sabe. Aí, depois ele faleceu também mas ele era eu falava: "Nossa, era um fantasminha que andava pela casa".
<chuckles> <laughs> Que horror. <laughs> <chuckles> Olha. Olha só. Ai, que dó. É, mas a a gatinha da minha mãe também eu acho que o gato ele vai perdendo massa muscular, mas ela assim, ela estava muito magrinha assim, quando dava banho nela minha mãe também só dava banho quando estava muito quente, assim, porque por crau porque ela ela tremia, assim, de frio e tal, então tinha que secar com o secador e tal, bem bonitinha pra ela não, né, ficar com né, fria assim, era igual um velhinho mesmo, assim. Mas quando minha minha mãe nossa, dava até medo, minha mãe chegou a tirar foto dela quando ela porque ela era muito peluda, então, eu per ninguém percebia que ela era tão magrinha, mas quando dava banho, assim, ela estava um esqueletinho assim, tadinha, ai. <chuckles>
Aham. Sim, sim. Aham. Sim. Aham. <chuckles> Sim, sim. Claro. Aham. Aham, ai ninguém te toma do Claro. <laughs> É, é. Ai, eu gosto muito, assim. Pra mim é uma coisa que me faz muito bem, assim, sabe, acho que tem muitos benefícios emocionais nessa questão e principalmente da adoção, assim, sabe de você ajudar um bichinho que tava sem família, eu acho que, é maravilhoso, assim, a gente tem minha mãe agora ficou com uma a que tá a gente tinha adotado no Brasil, e aí agora eu moro com a minha mãe lá, e ela é o oposto dessa da sua mãe porque eh, tudo bem que ela já não tá tão hum, ainda não tá tão velha mas ela já já tem uma idade um pouco mais avançada, mas ela é uma obesa. Ela ela é tipo o Garfield, literalmente, porque ela é laranja e ela é muito gorda, muito e a gente já tentou de tudo, assim, sabe, mas não adianta, ela é muito sedentária, e ela come e ela é muito gorda assim.
Tem, né? Sim. Uhum. Uhum. É. <laughs> <laughs> Olha só. Aham. <laughs> <laughs> Olha só. <laughs> Não minha
É. É. Mas é isso, né, eles conquistam a gente.

É, mas ela ela comia, a a gatinha da minha mãe, assim, comia comia bem, assim, sabe, eh, mas, aí, depois, assim, ela ela ela enjoava um pouco. Então, aí, minha mãe tinha que ficar trocando, assim, as coisas, e tal. Mas ela foi, assim, igual a vida toda, assim, sabe. Sempre comendo, pouqui po assim, normal, vai, normal, comia. Levava no veterinário: "Não, tá tudo ótimo, tá tudo ótimo". E ela foi e teve a maior vida saudável. E eu acho que o gato acostuma, né, então, eu que é eu acho que ela teve uma vida muito boa, assim, porque ela viveu tanto, né, assim. E, ai, ela ficava lá tranquilinha no lugarzinho dela, tomava o solzinho dela da manhã, assim, a vida tranquila. <laughs>
Aham, aham. Sim. Aham. Uhum. Sim, sim. Aham, aham. Sim, com certeza, claro. Aham. <chuckles> É, eu já falei, eu falo com a minha que eu falei: "Gente, na próxima vida, eu quero vir gato com família, por favor", assim. Porque é uma vida muito tranquila, enquanto a gente trabalha, trabalha, trabalha, eles ficam ali o dia inteiro dormindo.
Gato, é. <chuckles> Ficam ali, mas tem que ser com uma boa família, que cuida direitinho, né, porque também, gato às vezes também quando ai, não arruma uma família, aí, é sofrido, né. Gato que fica na rua, enfim. Ai eu é, ai, ai.
Aham, exatamente. Sofre, né. É. Com certeza, com certeza. Mas é muito bom, assim. Eu acho que, daqui a pouco, assim, quando vocês estiverem, a tua filha vai ficar tão feliz. <laughs>
Vai, ela ela ama, assim. Nossa, ela mas eu não não tenho como, assim, apartamento é muito difícil, assim, mesmo que seja um cachorro, eh, ela quer cachorro, né, enfim. Eh, e também tem aquela coisa do eu preciso achar uma rede de apoio aqui antes, sabe. Porque, senão, eu fico presa, né, eu não consigo viajar nem nada, né. Então, tan
Aham. Sim, sim. Aham, aham. Sim, sim, com certeza. É, é eu fiz isso aqui, também. Eu eu fiz toda a investigação antes, assim. Aí, eu fui ver que as pessoas que ficavam, né, tipo, que a gente pudesse pagar, assim, para vir aqui visitar, e tal, dar comida, porque tem essa questão.
É. É, então. É por é porque tem isso, né. Agora, por exemplo, eu fiquei em um processo longo, co essa questão da mudança, então, todo esse processo, eu já sabia que eu ia mudar, então, eu não podia ter um animal, então, os últimos 3 anos, eu eu eu não podia ter. <laughs> Aí, agora, eu estou aqui, agora, preciso da rede de apoio aqui 1º. <laughs> Eu estou adiando, tadinha da minha filha.
Aham, aham. Sim, sim. Aham, aham, claro, claro. Exatamente <laughs> É, daqui a um tempo, daqui a uns anos, quem sabe? vai ser. <chuckles>
É. <laughs>